Như thế này nè bạn ơi. Thực sự nha, hồi lúc trước á, là mình thấy là 2 chị gái của mình, cái lúc mà sanh em bé đó, thì 2 bé đó đơn giản lắm, nó dễ chịu lắm. 2 đứa cháu của mình ha, nó ngoan vô cùng luôn. Kiểu như là từ cái lúc mà sơ sinh mới ra đời là hết bú rồi tới nằm ngủ, hông thức dậy thế là cười, chứ cũng hông có cái cái trường hợp nào mà khó nuôi hay như thế nào. Cho nên là trong đầu của mình cũng nghĩ đơn giản vậy nè: "Ờ, chắc đứa trẻ con nào mà nó chả như nhau. Rồi, kiểu như là, nó cũng bú để nó ngủ, xong rồi nó cười thôi, chứ nó làm cái gì giờ?" Đó, cho nên lúc á nha, mà mình thực sự trở thành làm l là ba mẹ lần đầu, mình mới thấy á, là mọi, ờ, mọi cái đứa trẻ đó hông phải cái đứa nào cũng như cái đứa nào hết trơn. À, 2 đứa cháu của mình nó dễ bao nhiêu thì con của mình á, nó khó bấy nhiêu bạn ơi. Ơi, không biết sao á, mà nó khóc quá chừng khóc. À, ng người, à, người lớn á, thì nói là, kiểu như là, nó khóc dạ đề, rồi nó khó chịu, rồi nó khóc. Bác sĩ á, thì bảo là khóc là nó đang giao tiếp, à, là nó muốn nói cái điều này, nó muốn nói điều kia. Nhưng mà, á hả, khi mà mình thấy nó khóc như vậy á, mình lo lắng vô cùng luôn. Mình không biết được là con mình đang có nhu cầu gì, hay nó bệnh gì, hay nó bị gì hông? Ờ, không biết là bạn có những cái nào mà bạn có thể tư vấn, hoặc là bạn có thể hướng dẫn cho mình một chút ở trong vấn đề này được không?
Ừm, sao vậy? À, sao? Ừm. Không có vòi. Ừ. Đúng, đúng. Đơn giản ha. Đúng rồi, đứa nào giống đứa nào hết. Khó nuôi. <chuckles> Ôi trời ơi! Đúng mà. Ừm, mình rất là xót con. Đúng, mình rất là hiểu. Rồi, mình rất là hiểu. Thật sự là trở thành ba mẹ lần đầu là một cái gì đó rất là đặc biệt. Thế nhưng mà đi kèm đó là, à, những cái lo lắng cũng như là cái khó khăn. Bởi vì không phải là lúc nào đứa trẻ nào cũng giống đứa trẻ nào như bạn nói đấy. Cả kể khi mà bạn có 2 đến 3 đứa, thì, ờ, đứa đầu cũng không giống đứa sau đâu, đứa sau thì cũng chả giống đứa đầu đi. Nên là cái sự thật là chẳng có ai sẵn sàng hoàn toàn cả. Ừm, thì đương nhiên là mình muốn hiểu rõ hơn về cái, a, tình hình của mình ha. Thì mình có muốn hỏi bạn là hiện tại ấy, ờ, bạn đang nghĩ đến chuyện có con, hay là bạn đã bắt đầu có em bé khoảng mấy tháng rồi?
Đúng rồi. Ừ, đúng đó bạn. Ừ, thế, ban đầu mình đâu có biết. Ừm.

Ừm, đúng rồi, hoặc là nếu như mà bà bận quá thì bây giờ mình cũng có rất là nhiều cái dịch vụ mà, có thể dịch vụ, à, chăm em bé, đặc biệt là tắm cho em bé. Hoặc là những cái, a, ơ, dịch vụ như là mát-xa cho con ấy, dạo này rất là phổ biến, cho con tập thể dục này, à, tập những cái bài tập tay, tập chân thì hoàn toàn nó có những cái dịch vụ như thế, nó không quá đắt đâu, theo mình tìm hiểu là chỉ khoảng tầm 80.000-100.000 1 buổi. Đó, thì, ừm, bạn hoàn toàn, ờ, có thể nhờ những cái người có chuyên môn tốt, họ, ờ, giúp mình trong những cái khoản này khi mà mình đang cảm thấy mình chưa có đủ cái kỹ năng chăm chóc con ở cái mảng, giống như là, mát-xa cho con, sao cho nó, ờ, lằn lặn tay lặn chân ná, kiểu như thế, thì bạn hoàn toàn có thể thử nhá. À, những cái dịch vụ bây giờ nó cũng rất là phổ biến, mình dễ dàng tìm kiếm được ở trên mạng lắm, nên bạn nghĩ là mình cũng nghĩ là bạn có thể tìm hiểu ha.
À! Ừm, ừm. Ừm. Ừm, ừm. À, hay quá ta! Ừm, ừm. Ừm. Ờ, ra là vậy. Ừm, thực sự á thì đúng á là mình cũng hơi bị thiếu ba cái tìm hiểu về mấy cái dịch vụ này thiệt, kiểu như là, mình cũng nghĩ đơn giản con thì thôi, mình cứ chăm ở nhà thôi, a, rồi cần cái gì á thì mình, ờ, phục vụ ngay cái đó là được. Ờ, nhưng mà m nghe bạn nói thì bạn nói cũng đúng, nói nào đâu làm sao mà mình chuyên nghiệp bằng cái chuyện mà người ta được học, với lại là người ta có cái kinh nghiệm làm rồi thì làm sao mình làm hay được. Mà nhân cái cơ hội mình mời người ta tới á rồi mình cũng học cái được cái nghề đó, biết đâu, mình chỉ nhờ thời gian thôi rồi mình cũng tự làm được, đúng hông? Đó, mà 80.000-100.000 thì cũng hông có mắc bạn, mình thấy cái dịch vụ này cũng được đó. Vậy hả? Ồ, vậy nữa hả?
Vậy hả? Ừm. Đúng, đúng ha. Mình cũng học hỏi theo, Đúng rồi. Không quá mắc, mà combo thì khá là rẻ đấy, combo theo một, à ừ, combo theo một gói thì chỉ khoảng 800.000 cho 10 buổi, và 10 buổi thì không phải là 10 buổi liên tiếp. Mình hoàn toàn có thể đặt lịch các bạn đấy, đặc biệt là các bạn tới tắm con, tắm xong rồi còn được mát-xa rồi các bạn trẻ lại bạn các, ưm, con mình nó rất là thích, đấy, nên là bạn hoàn toàn có thể thử nha. Với cả là mình cũng chuẩn bị một xíu về tinh thần ha, đó là việc, ừm, mà mình trở thành cha mẹ lần đầu ấy, nó ai cũng vậy thôi, cũng sẽ rất là lo lắng, nhưng mà mình mình hoàn toàn mình phải nhận ra được là không ai hiểu con mình bằng mình. Đó, thật sự là như thế, ai hiểu con mình bằng mình, thì bạn cứ cố gắng lắng nghe con, xem con phát ra những cái tín hiệu như thế nào để mình vỗ về con cũng như chăm sóc, cũng như là, ừm, qua từng cái lần mà mình, gọi là, xem con cụng những cái biểu hiện của con ấy thì mình sẽ rút ra những kinh kinh nghiệm chăm lần sau. Thế là cũng không quá áp lực đâu bạn ạ, bởi vì ai cũng thế nên là bạn cứ cố gắng là mình tập trung chăm em bé với một cái tinh thần rất là vui vẻ ha, nên là không có áp lực cả mẹ cả con ha.
Ưm, ừm. Ờ! Ừm. Ồ, vậy luôn, ồ, sướng quá ta. Ừm. Chính xác, ừm. Ừm. Ừ. Ừm, đồng ý. Ừm, ừm. Ừm, ừm. Hợp lý, nhiều khi lo lắng quá đó bạn, cho nên là cứ rối tinh rối mù lên à, chứ mình cũng á hả, ừm, rất là cố gắng ở trong cái việc chăm con. Nghe bạn nói xong tự nhiên bớt lo hơn hẳn đó, bạn cảm ơn bạn rất là nhiều nha.
ấy. Bạn ơi cố lên.